آآ، أغنية جميلة جدًا دي ت آآ، بعد الغُربة يا عيني مش عارف آآ، يعني ناسي طبعًا أنا مش حاضرها أوي، بس فاكر لها ذكرى إن كنّا بنشغّل الكاسيت ده عشان نفرح، بصراحة يعني.
إمم. إمم، آه، آه، آه. إمم. آه، في مقولة بتقول
ارتاح يا قلبي ليلة بعد الغُربة الطويلة، الكلام ده كُلّه يعني.
آه، جميلة أ في آآ، يعني حد بيقول كده إن في أغنية لكل مزاج، ده فعلًا الكلمة دي حقيقية؟
آه طبعًا، طبعًا.
آه، <laughs> آه.
ما فيش أغنية لكل مزاج، أغنية لكل موقف، أغنية لكل مشاعر، ده ما فيش فيها كلام يعني ه يعني أنت عندك أغنية بيت العزّ يا بيتنا دي، بتاعة فايزة أحمد، الأغنية دي أنا باحبها جدًا، جدًا، جدًا وفي بعض أحيان لو سمعتها أعيّط، لظروفٍ ما حاجات شخصية أوي يعني، فلو سمعتها أعيّط دموعي تنزل بأمانة يعني، بيت العز يا بيتنا دي أغنية جميلة جدًا جميلة جدًا، جدًا، جدًا.
إمم. آه. حصلت معاك قبل كده؟ آه. آه. إمم. آه. إمم. آه. هي أي هي ب هل طبعًا بتفكّرك بمواقف معيّنة أو أ أ أول مرّه سمعتها أو مجموعة من الناس كنت قاعد معاهم، أكيد ده ده بتلمّس معاك في الجزئيات دي صح؟
بُصّ، أنا أول مرّة سمعتها ما كانش في أي رَدّ فعل بالنسبة لي هي أغنية حلوة، ومزّيكتها حلوة، كلامها حلو، ومش عارف إيه، لكن لمّا كبَرت وحصلت موقف أو 2 كده مع حياة الواحد، فأصبح بيت العز يا بيتنا دي أغنية يتعيّط لها، مش مش تقعُد وتضحك، للأسف يعني.
آه. إمم. إمم. آه، أنت أنت تعرف فعلًا أنا باتفق معاك في ناس كتير أغاني آآ، مُفرحة أو مُبهجة عمومًا، هم بتسبّب لهم نوع من أنواع البكاء، عشان هي بس بتفكّرهم بمواقف آآ، كان في أغنية لشادية كده مش فاكر كان اسمها شباكنا ستايرُه حرير آآ، في ناس بتسمعها تتفق معايا فعلًا وتسمعها تعيّط ده حصل يعني أكيد أنت شُفتهم صح؟ شُفت ح يعني ي ناس ز زيي كده متعلّقة بق
أكيد طبعًا. أكيد. آه. أكيد. أكيد طبعًا أكيد طبعًا. شُفت الدموع، شُفت الدموع دي، أنا شُفتها أنا شُفتها.
شُفت الدموع آآ آآ ممكن تقول لنا كده كوبليه وإحنا ودلوقتي يا موجودين آآ، تقول لنا كوبليه كده أول كوبليه ييجي في دماغك للست.
الست أم كلثوم؟
آه طبعًا.
يا فؤادي لا تسَل أين الهوى كان صرحًا من خيالٍ فهوى.
آه، الأطلال حافظ إبراهيم، على طول <giggles> آه، آه، آه، آه، يا يا ال ال
الأطلال، آه طبعًا، ما فيش كلام يعني، ما فيش كلام ما فيش كلام. أنت عندك كمان في في اللي اللي برضه يتحب أوي وكلماتُه تتحب آآ، وديع الصافي آآ، آه، دار يا دار، دي أغنية تزلزل الجبل.
وديع، آه.

أنا كنت عندي أكتر من حوالي 75 شريط لأم كلثوم.
آه المجموعة أنت آه يعني كان في في ناس زمان فعلًا كانوا بيعملوا آآ مجموعة بيشتروا مجموعة شرايط أم كلثوم فعلًا.
كنت عامل لها علبة لوحدها، علبة لوحدها. أنا والدي والدي والدي كان من الناس دي الله يدِّي له الصحة من الناس دي، بيحب أغانيها ويحب أغاني فريد وبتاع، فكان عامل لها مجموعة كاملة، العلبة دي كانت 75 شريط كانت محطو محطوطة في المكتبة بتاعة البيت آآ أنا لما وصلت الإعدادية بقيت أحب أسمعها. فكنت على طول الكاسيت جنبي والشرايط جنب مني حتى وأنا باذاكر.
آه. آه. آه. آه. آه. منهم طبعًا أغاني ما كانتش آآ مش مشهورة أو مش بتتذاع في ال في الميديا عمومًا.
زي مثلًا س "سلوا كؤوس الطلا" طبعًا دي أغنية روعة. آآ واللي هي بتاعة "غنِّي لي شوي شوي،" الحاجات بتاعة زمان أغاني فيلم فاطمة و وريحانة والكلام ده كله. آآ في كمان آآ يعني ال الأغنية اللي هي
آه طبعًا آه. آه. آه. آه. أنهي أ من أجل عينيك؟
لما تسمعها من أجل عيناك ع عاشقة الهوا دي طبعًا دي قِصّة، وكمان ال اللي بتشدني أوي واللي بت بتشد في نفسيتي أوي اللي هي الأهات، آآ آه أنا كان ليّا عمي كان رحمة الله عليه يعني آآ هو كان أكبر مني بحوالي 9 سنين مثلًا أو 10 سنين أنت عارف الناس بتاعة زمان دي بيجوزوا عيالهم بدري وهم بيخلفوا لحد وقت متأخر وبتاع.
آه طبعًا. إمم. الأها إمم. آه متقارب. آه <coughs> آه آه تلاقي عم أو خال كده ما ينفعش تقول له يا عمي أو يا خالي آه إمم، إمم، إمم.
أ ما تنفعش أقول له يا عمي أيوه، أ يعني هي لما أمّا الشعر شاب بس قلنا له يا عمي. المهم ف كان هو بيروح الجيش وكان بييجي من الجيش ي الإج كان جيشه في إسكندرية وكان بييجي من آآ في الإجازة بتاعته يقعد عندنا في البيت عند بابايا يعني وكده و آآ يوم والّا حاجة ويمشي بقى بالليل يسافر، يروح بقى عند العيلة الكبيرة. فكان أول ما يخش يناديني آآ عندكم الأهات، أقول له آه طبعًا طب لو سمحت شغلها لي. صوته واطي كده وحنين، يروح جاي يقعد يسمع فيها بقى ويقعد على الكرسي كده ويرجّع راسه لورا بلبس الجيش أنا عمري في حياتي ما هانسى المنظر ده. طب قوم غيّر يا عمي
آه آه. إمم. جميل. امم. إمم آه. إمم. في في طقوس عندك في طقوس عندك عشان تسمع أغنية كده رايقة لأم كلثوم يعني بتحب مثلًا فنجان قهوة؟ آآ أ الكلام تحس آه.
ما فيش كلام لازم نور الغرفة يبقى مطفي، الشباك يبقى مفتوح وداخل منه ضي عمود النور اللي برا أو ضي القمر، وكوباية شاي حلوة خفيفة كده يا إمّا فنجان قهوة صغير، باسمع الأغنية كده بأريحية كده وبهدوء شديد علشان خاطر، آآ، أحس إن أنا باعمل أ يعني حاجة كده زي ما بيقولوا تفنيطة كده للنفس من جوا وفرفشة كده شوية وباعمل refreshing يعني باطلّع القديم وب الزهق وبتاع وأحط مكانة شوية مزيكا هادية، شوية كلمات تُحف.
آه. إمم. إمم. إمم. إمم. آه. إمم إمم. آه.

طبعًا، طبعًا، آآ، آآ، آآ جالك الفضول أمّا سمعت أغاني أُم كلْثُوم، جالك الفُضول في أغنية معينة تعرف مين المُلحّن، يعني مثلًا أُم كلْثُوم كانت في أوجّها جدًا، جدًا في فترة آآ آآ الأربعينات والخمسينات كانت، آآ، كان رِياض السُنْباطي بعد كده هي اللي اكْتشفِت بقى ع مش هي اللي اكْتشفِت هي اللي كبَّرِت بليغ حمدي وألحانُه والحاجات بقى اللي قعدت معلَّقة مع وِدان الناس، هل أنت دوَّرت أو جالك الفُضول دوَّرت ورا أغنية معينة تعرف مين المُلحّن ومين الكاتب؟
هو أنا الأغنية اللي خلّتني آآ لازم أدوّر وأعرف مين اللي كتبها اللي هي أراكَ عَصِيَّ الدمْع.
إمم. طبعًا آه، شيمَتُكَ الصَبر آه إمم.
آه دي أنا آه آه أما للهَوَى نَهْيٌ عليك ولا أمْرُ، آه آآ ف يعني أنا طبعًا أنا لو أعرف هاعرف بسهولة هاسأل والدي مين اللي كاتبها هيقول لي دا فُلان اللي كاتبها وسَنَة كذا واللي لحَّنها فُلان واللي عملها فُلان، فطبعًا عشان ما أمّا سمعتها شدِّتْني على طول وحبيت أعرفها، فدوَّرت وسألت وعرفت فعرفت اللي كاتبها أبو فراس الحمداني هو ال آه، آه اللي كاتبها بصراحة أبو فراس الحمداني وكان من أشْهر القَصائِد بتاعته اللي هي الروْمِيَّات يعني.
عليك ولا أمرُ. إمم إمم. آه، آه. آه، آه إمم. إمم. أبي فراس الحمداني نعم، آه آه، آه، إمم. آه طبعًا في العصر العباسي آآ جميل.
آه فكانت جميلة جدًا يعني لمّا تسمعها آآ حاجة حاجة قِمَّة تحس الناس دي فعلًا كانت بِتبْدع، يعني الناس كانت بتقول كلام جميل.
آه. ده حقيقي الكلام على أُم كلْثُوم فعلًا، فعلًا ما ي ما ينفعش يخْلص في في في دقايق ده عايز له أيام و سنين و سنين، آآ ال ال مين بقى كان بيشدّك أو الأغاني اللي ش ممكن تقعد تدَنْدِنْها كده غير أُم كلْثُوم؟ تفتكر لحْنها، آآ تقعد تفتكر كُوبْليه فيها تقعد تدَنْدِنه طول النهار كده، يعني مين اللي كان المُطرب أو المُطربة آآ اللي بيشدك؟
ولا ساعات ولا سنين <chuckles>